Uzun süren arkadaşlıkları nasıl canlı tutarsın?
Uzun süren arkadaşlıklarımı canlı, gerçekten, tutuyorum. Çünkü şimdi düşündüm de bayağı uzun yıllardır, eee, bozulmayan 4-5 tane dostum var benim. Eee, gördüğüm kadarıyla da bu çok kolay bir şey değil. Evet.
Ne kadar şanslısın. Kesinlikle, kesinlikle. Hele, yani, 1 tanesi bile zor bulunurken 4-5 tane olması aslında inanılmaz. Eee, çok şanslısın. Peki, yani, bu kadar ş arkadaşı heybende biriktirirken, eee, neydi sırların? Nasıl becerdin? Çünkü yaş ilerledikçe gerçek arkadaşlar azalıyor. Arkadaşlık kurmamız zorlaşıyor. Eee, nasıl gelişti senin için bunlar?
Hı hı. Evet. Benim, eee, birkaç değişik dönemimden, böyle, işte, eee, arkadaşım, bugüne hâlâ uzandı arkadaşlığım, eee, sanıyorum ki hâlâ en yakın olduğum arkadaşlarım lise dönemindeki kız arkadaşlarım. Eee, lise döneminden arkadaşlarımla hâlâ kız kardeşim gibi devam ediyor ilişkimiz. Eee, ama son yıllarda da yine ben, eee, 1 tane dost edindim. Eee, onunla da ilgili konuşabiliriz tabii ki.
Hımm. Onlar başka. Ne güzel, ne mutlu. A! Süper. Eee, öncelikle böyle bir, hani, lisedeki kız arkadaşlarını dinlemeyi çok isterim ki şimdiki yeni dönem, böyle, yeni, eee, ikinci bahar gibi oluyor aslında liseden sonrada sonraki hayatımız ya da 30'lardan sonraki hayatımız arkadaşlık anlamında daha zorlaşıyor, daha seçici oluyoruz, daha az yaratma şansımız oluyor ama daha derin de olabiliyor ve tadı da başka oluyor. O ikisinin arasındaki farkları görmek adına, eee, birazcık, böyle, kız arkadaşlarından, lisedeki ortamdan bahsedelim mi? Nasıldı, böyle? Nerede tanıştınız, hani, aynı sınıftaydınız da mı tanıştınız, bir araya geldiniz, yoksa bir şey mi bi sizi bir araya getirmişti?
Hı hı. I hı. Doğru. Tabii. Tabii ki. Ya, bir tanesiyle daha kayıt günü tanışmıştık. Iıı, ben, ııı, İstanbul'un, böyle, emm, güzel, eee, köklü liselerinden birinde okudum, ııı, ve bizim okulumuzun zaten, ııı, böyle, kendine ait bir, eee, birleştirici bir ruhu vardı, ııı, ve onun içinde olmak, onun bir parçası olmak zaten insanı sarıp sarmalardı ve, böyle, inanılmaz güvenli bir yuva hissi verirdi bize. Ip Sanıyorum bunun da etkisi var. Yani, mekânlar da bir ilişkinin oluşmasında çok fazla, ııı, etkili oluyor diye düşünüyorum. Iıı, ben burada okulumu da, ııı, yani, boş geçemeyeceğim. Bence çok etkisi vardı.
Ne güzel. Hı hı. Anladım. <chuckles> Anladım. Yani, aslında senin gittiğin okul zaten seçici davranan ve, hani, İstanbul'un sayılı üniversitelerinden bir tanesiydi. Zaten oradan mezun olduğunda muhtemelen üniversitede bitirdiğin bölüm bile olsa şu liseden, işte, örnek veriyorum, işte, Galatasaray Lisesi ya da, işte, emm, işte, İzmir'de İnönü Lisesi vardır ya da, işte, Fransız Koleji gibi, eee, böyle yerlerden çıktığın zaman aslına bakarsan bunlar senin adının önüne artık, böyle, olarak geliyor ve aslında siz de bu bayrak altında, bu topluluk altında buluştuğunuz için artık, hani, o, ııı, nasıl diyeyim, o grup herkes sizden değil ya, siz artık bir grubun parçasısınız, ya, belki o yüzden, eee, sizi bir araya getiren artık bir sebep olduğu için ve, hani, hayatınız boyunca hiçbir zaman oradan silinmeyecek bir sebep olduğu için, belki orada okumanız hayatınız boyunca başınıza gelecekleri etkileyeceği için şans anlamında, statü anlamında öyle bir şey başlamış olabilir. Eee, e, tabii, böyle okullarda daha saygılı, eee, daha, böyle, seviyeli, daha ne istediğini bilen, aslında, hani, o çocukluğu birazcık daha atmış çocuklar oluyor. Öyle miydi peki kız arkadaşların da?
Evet. Hı hı, lisede. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Böyle, doğru. Hı hı. <scoffs> Doğru. Hı hı. Doğru. Evet, doğru. Hı hı. Yani, tam anlattığın gibiydik hepimiz. Eee, seçilmiş öğrencilerdik, işte. O zamanki sınav sistemiyle, eee, başarı sistemiyle seçilmiş, Türkiye'nin değişik yerlerinden, yatılı da bir okulda aynı zamanda. Gelmiş öğrencilerdik ve, eee, okulun çok, ııı, eski bir okul olması, işte, yerinin, böyle, boğazda, deniz kenarında olması, eee, öğretmenlerinin, eee, çok, ııı, disiplinli, ııı, okula çok değer veren, eee, öğretime, eğitime çok değer veren insanlar olması, aynı zamanda da kulüplerin çok aktif bir şekilde çalışıyor olması bizi, hani, okul sonrasında da, işte, okul dersleri sırasında da hep birbirimize bağlayan bir, eee, sistem oluşturmuştu ve günümüzün çoğunu zaten okulda geçiriyorduk. E, o yüzden de evlerimizde anne babamızı, kardeşlerimizi görmekten çok arkadaşlarımızı görüyorduk doğal olarak.
Ne mutlu size, bravo. Hımm. Hı hı. Arkadaşlarınızı görüyorsunuz ve orada aslında paylaştıkların, aaa, ailenle paylaştıklarından daha çok olduğu için, böyle, bir de ailenin de özlemi olduğu için daha da, böyle, hissettiklerinde ilerliyor. E, zaten ergenlikle beraber Hı hı.
Tabii. Evet, ben yatılı değildim ama öyle arkadaşlarımız da vardı gerçekten.
E, onların hislerini paylaştığında belki o zaman yine de ilerliyor, çift taraflı bir şey bu. Eee, yine aynı zamanda, hani, bir de gençliğin de size yeni yeni tattırdığı duygular var. Onları da beraber keşfediyorsunuz. Çok keyifli olsa gerek o anlar. Emm, peki, sin sen tam olarak o hâllerinin, o yılların, o arkadaşlığın neyini seviyordun?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii, tabii. Ya, ben, eee, heyecanını çok seviyordum. Çünkü ilk kez, böyle, işte, ergenlikle birlikte, eee, anneden, babadan, işte, kardeşten uzak bir kendi başına bir ilişkinin içinde oluyorsun aslında. Hani, ilkokul arkadaşlığı ona çok benzemiyor. Çünkü yine aile hep o işin içinde oluyor. Bu sefer hem uzak bir nokta, eee, sabahtan, işte, yola çıksam ben 1,5 saat sonra falan okulda oluyordum. Eee, uzaktı çünkü evi. Ama o yolda da yine arkadaşlarım oluyordu. Yani, birlikte otobüse biniyorduk, birlikte vapura biniyorduk. Her gün o macerayı ve İstanbul Boğazı'nın güzellikleriyle birlikte yaşamak, eee, heyecan veriyordu. Artık daha bağımsız hissediyordum kendimi. Ailemin dışında da bir hayatım olabileceğini ilk keşfettiğim zamanlardı sonuçta. O yüzden de arkadaşlarımla heyecanlanıyordum.
Evet, pek tabii. Doğru. O! Evet, epey uzakmış. Hı hı. Ne güzel söyledin. Ne güzel söyledin aslında. A ailenden, eee, farklı bir birey olduğunu, onlarsız da bir şeyler yaşayabileceğini ve artık, hani, yeni bir hayata aslında aaa, senin için hayatın yeni başladığını yeni fark ettiğin şeyler çünkü kendi hayatının yeni yeni farkına varıyorsun. Eee, çok iyi anladım ne demek istediğini ve çok güzel yıllar, çok güzel duygular o saflık. Peki, emm, sence insanların bu arkadaş seçimini o yıllarda bile iç dünyasıyla bay bağlantısı var mı bu arkadaş seçimlerinin? İç dünyamızda bağlantısı var mı, yoksa daha, böyle, koşullar ve, eee, olaylar üzerine mi gelişiyor?
Hı hı. Kesinlik Çok. Hı hı. Hı hı. O koşullar ve olaylar üzerine gelişen arkadaşlıklar bence çok, eee, uzun ömürlü olmuyor. Eee, iç dünyalarıyla bağlanan insanların arkadaşlıkları sürüyor. Çünkü arkadaşlığın bence aşktan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde, kimyayla oluşan bir şey. Zorlayarak, eee, ya da, işte, olmayan bir şeyi oldurmaya çalışarak yürümez. Yani, kısa bir süre yürür ya da hayat boyu da yürüse o samimiyeti, o içtenliği hiçbir zaman taşımaz bence.
Hı hı. Doğru. Evet, haklısın. Eee, içten olmayan şeyler. Çünkü herkes samimiyet arıyor ve o samimiyet olmadığında da, eee, çok bir anlamı kalmıyor yaşanılanların. Çünkü derine inemiyor. Peki, eee, o lisedeki arkadaşlarınla hâlâ, böyle, arada görüşüyor musunuz? Böyle, tatlı yıllık buluşmalar yapıyor musunuz? Çünkü artık, hani, eee, hayat eminim ki her birinizi başka noktalara, eee, sürüklemiştir. Çünkü, hani, başarılı bir lisedesiniz zannediyorum. Kariyerlerinizde böyle gelişti, öyle olunca yeni fırsatlar, başka ülkeler, başka şehirler. Eee, siz, böyle, haritaya baktığında hangi köşelerdesiniz, nasıl buluşuyorsunuz?
Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Yani, 4 kişi olarak ele alacağım en yakın ve hâlâ çok sık görüştüğüm arkadaşlarımı. Imm, yani, görüşmek derken de tabii onu da konuşuruz. Artık, hani, yüz yüze görüşmesek de sürekli, eee, sosyal medyada ve, işte, WhatsApp'larda görüşmeyi de birazcık artık kastediyorum tabii ki. Eee, değişen, eee, arkadaşlık lar var. Yani, d daha doğrusu arkadaşlıklar birazcık iletişim şeklini değiştirmiş durumda şu an ama, eee, ikimiz yurt dışındayız.
A! Doğru, doğru. Kesinlikle. Teknoloji aslında arkadaşlıkların iletişim şeklini değiştirdi birazcık. Siz ama eski usul başlayıp şimdi teknolojiye de uyum sağlamış arkadaşlarsınız.
Ya! Doğru. Sağlıyoruz ama yine de, hani, hiç görüşmüyor da değiliz. Arada sırada görüşüyoruz. İkimiz yurt dışındayız. Eee, diğer ikisi de hâlâ Türkiye'deler. Eee, ama ben çok sık gidip geliyorum zaten Türkiye'ye. Her gittiğimde de mutlaka görüşüyorum o dediğim arkadaşımla da.
Hı hı. Görüyorsun. Anladım. Eee, ne mutlu size. Böyle bağları kaybetmemek gerekiyor hayatta. Yani, eminim Türkiye'ye, hani, sık sık da gidiyor olsan binlerce işin oluyordur ama onlara ayırdığın vakit, eee, sonra sana onların desteği ya da, işte, o anda onları gördüğünde bir yarım saat dahi olsa, eee, belki bir terapiden daha iyi geliyordur sana. Emm, peki, şimdilerde bir de yeni tanıştığın bir arkadaşın olduğundan bahsettin. Bir öncekinde sizi durumlar aslında, eee, okuduğunuz okul, bir şekilde şans bir araya getirmişti ama şimdi sanırım, eee, daha farklı koşullar, eee, daha farklı etkenler var arkadaşlığında. Eee, bu nasıl başladı, peki? Nasıl hayatına girdi bu arkadaşlık?
Hı hı. Hı hı. Tabii, değil mi? Hıh, evet. Hı hı. Ya, o da, işte, hep duyduğumuz bu "30 yaşından sonra insan gerçekten bir dost edinemez." cümlesine, yani, tamamen karşı çıkan bir şekilde gelişti bizde. Biz artık o cümleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu arada sırada söyleriz birbirimize.
Hı hı. Arkadaşlığınız bu cümleye isyan olarak doğdu o zaman. Öyle diyebilir miyiz?
İsyan ediyoruz. Evet, isyan bu. Haykırış şeklinde. Eee, şöyle oldu, bu sefer de iş yerinde tanıştım. Emm, tanıştırıldım. Bir masanın çevresinde oturacak olan, böyle, bir, eee, 8-9 kişilik bir yaratıcı ekiptik. Eee, ben, işte, ilk kez o gün iş yerine gitmiştim. Yukarı çıkarıldım. Masanın bir köşesinde sessizce oturup, böyle, defterine bakan e en sessizi, en, işte, eee, gi girişime, eee, tepki göstermeyen kişiydi. Kişiydi hiç ilgilenmeyen, yani, orayı
Hı hı. Hıı. İçe kapanık gibi mi? <chuckles> Anladım. Yaratıcı ekipteki en içe dönük insan, eee, eee, peki.
Gerçekten öyle gözüküyordu. Sonra bir ara, böyle, kafasını kaldırdı ve, eee, ben normalde çok renkli aksesuarlardan hoşlanan biriyim ve orijinal şeyler, ııı, severim yani takmayı falan. Ve ge başını kaldırdı ve kolyemle ilgili şey dedi, "Ne kadar güzel bir kolye." dedi. Çünkü kuşları çok sever. Ben de, böyle, bir tane kuş takmıştım boynuma. Eee, ben de, yani, çok hiçbir şey düşünmeden üzerinde, tuhaf bir huy var. Biri öyle bir şey söyleyince, böyle, onu açıp direkt ona veresim geliyor, yani. Hiç üstüne düşünmeden yapıyorum bunu. Direkt çıkarttım boynumdan, "Al beğendiysen." dedim ve ona uzattım. O da direkt aldı. Öyle başladı. Eee, öyle bir andı, yani. Hiç unutamıyorum o ilk günü. Sonrasında da bir anda, böyle, hızlı bir şekilde gelişti. İşte, diyorum ya arkadaşlık aşk gibi bir şey, hani. Hani, bir planlama, bir programlaması yok, yani. Öyle oldu şu anda yani. 12 sene falan oldu.
Ne güzel. Hımm, ne güzel. I hı. <chuckles> Al senin olsun mu dedin? <chuckles> Anladım. A! Ne güzel. I hı. Ay! Ne güzel söyledin, evet. Maşallah. Epey de uzun zaman olmuş. Eee, söylediklerine göre eğer ki bir arkadaşlık 7 yıl devam ediyorsa ömür boyu devam edermiş. Sizinki aslında bu eşiği aşmış, 2'nciye artık geliyor. Siz artık, böyle, hani, o gümüş yılınızı kutlamaya aslında hazırsınız. Emm, peki, böyle, bu arkadaşlığın sana bir şeyler öğrettiğini düşünüyor musun? Özellikle, hani, 30 yaşından sonra da arkadaş edinebileceğini gösterdi sana aslında bu olay. Ama bunun dışında bu arkadaşlığın sana öğrettiği başka bir şeyler var mı? Bu arada, hani, senin o kolyeyi nezaketten değil de, böyle, içtenlikle vermen ve onun da, hani, insanlar yardıma ya da böyle şeylere çok açık olmayabilirler, onun da bunu içtenlikle kabul etmesi de aslında birbirinize karşı ne kadar açık olduğunuzu gösteriyor ama bunlar dışında öğrettiği neler var sana bu ilişkinin?
Hı hı. Ay, iyi bari. Tamam, kurtardık. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Yani, tek bir şey söyleyebilirim. Yani, tabii, bir sürü şey var da, hani, en önemli olarak tek bir şey söyleyeceğim. Eee, ben bana bir şeyler isteyebilmeyi öğretti. Ben, eee, isteyemeyenlerdendim hep. Hep, böyle, verici olmayı seven, eee, karşılıksız vermeyi çok seven ama, eee, birinden bir şey istemeye de, böyle, çok çekinen bir insandım. Bir şekilde doğal gelişti bu da yine söylediğim gibi. Ben acayip bir şeyler istemeye başladım bu arkadaşımdan. Sürekli iyilik yani. "Benim için şunu yapar mısın? Ya, ç işte, çocukları şuradan alıp şuraya götürür müsün?" falan. Sonra bir gün fark ettim, dedim ki, "Ya, ben çok rahat senden bir şeyler isteyebiliyorum. Bu benim için bir ilk yani." Öyle.
A! Hayattan. Hı hı. <chuckles> Gerçekten mi? Hı hı. Ne güzel bir güven oluşturmuş aslında arkadaşın sen de ki çekinmeden, eee, kötü hissetmeden ondan bir şeyler isteyebilmişsin ve ona yük olmayacağının hissini de yaşatmış sanırım sana. Belki de o yüzden bu kadar rahatlıkla isteyebiliyorsun bazı şeyleri ondan. Eee, dilerim hep böyle devam eder çünkü bahsettiğin şey gerçekten elde edilmesi, inşaat edilmesi çok zor bir şey. "Hadi şu gün tekrar başladım." desen bir 12 yıl daha lazım tekrardan böyle bir arkadaşın olması için. Emm Değil mi, kesinlikle. Peki, böyle, hep beraber bir araya geldiğiniz bir an oldu mu? Lisedeki arkadaşlarınla bu arkadaşın tanışma fırsatı oldu mu?
Evet. Bence Umarım. Ay, değil mi? Çok zor, çok zor. Tabii, benim zaten öyle bir şeyim var hep. Birilerini birileriyle, yani, arkadaş grubumu hep, eee, tanıştırıyorum. Yani, çünkü hep bir arada hareket ettiğimiz için, eee, hepsi onu tanıyorlar. İlk başlarda birazcık, böyle, hatta kıskançlıklar falan da oldu.
Hı hı. Ne güzel. <laughs> Çok normal, değil mi? <chuckles>
Evet ama aştık onları artık. Yani, yılmadık, devam ettik çünkü ilişkimize. Sonra, şimdi onlar da tanışıyorlar. Eee, artık o, ııı, şeyler bitti, yani, kıskançlıklar da bitti. Güzel oldu böyle.
Hı hı. <chuckles> 12 yıl olmuş, evet. Hı hı. Anladım. Aslında demek ki arkadaşların da seni paylaşmak, senin sevgini paylaşmak istemiyorlarmış. Bir de, işte, sonradan hayata giren insanlar olunca, hani, onlar da korumacı şekilde de yaklaşabiliyorlar. Çok sevindim en sonunda işleri yoluna koymanıza. Çok keyifliydi anlattıkların. Keşke herkes senin kadar şanslı olsa bu arkadaşlık konusunda. Çünkü gerçekten sahip olduğun şey parayla alınamayacak ve değeri de parayla ölçülemeyecek bir şey. Eee, hep birbirinizin değerini bilin.
Hı hı. <giggles> Sağ ol. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Ben de çok mutlu oldum. Güzel bir sohbetti.
Çok teşekkür ediyorum anlattığın her şey için. Çok keyifliydi seninle paylaşmak.
Hoşça kal.
Hoşça kal.